Ah, sí, qué linda. Ujú.
Sí, entonces me encantaba cómo olía así, y yo la olía todo el tiempo todo el tiempo, y yo creo que si hubiera sido un peluche, este, hubiera dormido conmigo, porque me encantaba. Em, y la regaba, y la regaba, hasta que la regué. <laughs> Se se me murió. Sí, y pues bueno, ahí es cuando vas aprendiendo que, híjoles, las plantas tienen que ver con todo, ¿no? Porque hay unas que no pueden estar al sol directo, hay otras que no pueden estar en la sombra, o que tienen que tener resolana, y entonces ahí es cuando yo dije: "¿Y qué es la resolana?". Y entonces, es es una vida aprender cómo pueden sobrevivir estas plantas. Y, bueno, pues te cuento que ahora soy fan de los cactus porque se cuidan solos.
Ujú. Ah, ujú. <chuckles> Se se inundó, ah, oh. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ay, sí, ujú. Los cactus son hermosos, porque aparte o sea, le dan una vista como muy bueno, a mi punto de ver, muy mística a las casas, aparte de que es parte de nuestra cultura, pero son superagradecidos, no necesitan, pues, muchas cosas, ¿no?
Ujú. Sí. Ay sí. Yo creo que son como los gatos de la naturaleza
Ajá, ellos se cuidan solos.
los gatos. Se cuidan solos, se limpian solos, este, sobreviven solos, y no necesitan mucho amor, porque si los tocas demasiado te espina, ¿no? Entonces creo que justo ujú, sí. Y
Sí, mm, sí, no tienes que estar abrumándolos ahí con y aparte se cuidan mucho porque con esas mismas espinas, pues se protegen, por ejemplo, de las mascotas. Cuando tienes mascotas, pues jamás se acercan a ellos, ¿no?
Ajá. Ah, claro.